Já estou conseguindo fazer, vou conseguir fazer mais, se deu certo agora, algum apareceram esses trabalhos, vão aparecer outros. Então, é, assim, tão, eh, eh e também não adianta você vai se preocupar com o trabalho que você vai perder, se vai ter, ninguém sabe, né, o dia de amanhã, e acho que o covid mostrou isso. <chuckles> É, exato. A gente está aqui de boa, tra todo mundo com trabalho, mesmo quem tem um trabalho fixo pode ser mandado embora imediatamente no próximo dia.
Aham. Exato, exato. Não tem como ter garantias, né? <chuckles> Aham. Exato, exato. Nem quem é, eh, ali s trabalha fixamente tem segurança cem por cento e garantias de que mês que vem vai estar trabalhando e vai receber tudo o que recebe sempre, né?
Hum. Uhum. Exatamente isso. Hum. Não tem segurança. É.
É verdade, boa. E e me conta uma coisa, a sua família, ela aceita bem esse seu estilo de como ganhar o dinheiro ou, de repente, nem tanto?
Ah, né, pessoas mais velhas sempre acham que era bom você ter um um emprego no Banco do Brasil, que eu acho que é um clássico no Brasil. <chuckles>
Concurso público, né? <laughs>
Cargo público. Puxa, eu amo quando alguém manda, assim: "Olha, está abrindo concurso, viu, no na Receita Federal, hum, no Banco do Brasil." <laughs>
<laughs>
<laughs> Que se você é freelancer, você é desempregado pra sua família, né? "Nossa, não sei como a minha filha sobrevive, ela ela não tem emprego, sabe?". Enfim.
Exato. É. <laughs>
Mas acho que é isso, assim, é um pouco a família sempre acha, mas, assim, com tanto que você nunca peça dinheiro emprestado também, a família não se importa muito.
Aham. <laughs> É, du né, a consciência de: "Não sei como, mas ela está conseguindo arranjar dinheiro, né, não sei a condição, mas"
É É. "A minha filha não sei como, ela está na Europa, <laughs> ela está sobrevivendo e não me pediu dinheiro. Então, acho que está tudo certo.". Então, acho que a minha família parte desse princípio e eu também, também estou partindo. Eu não estou pedindo dinheiro emprestado, então, quer saber? Eu acho que o jeito é pensar: "Está dando certo, o se o universo está provendo, o meu esforço está provendo, as coisas estão andando, então, está tudo bem."
<giggles> Sim. Aham. Aham. Exato. Boa, boa. Olha, eu adorei essa conversa. Muito saber muito bom saber como que você equilibra tudo isso. Obrigada por compartilhar.